بالنسبة لناس كتيرة، طقوس تحضير الأكل مع الأهل بيكون يعني حاجة لا تُنسى حاجة مُمتعة بالنسبة لهم كتير، فحابب أعرف رأيِك بقى عن الطقوس دِيّة هل هي بتمثل لِك مثلًا وقت مُمتع والّا وقت بيكون وقت إلتزامات وضغط الشُغل ووقت مش كويس؟
آآ لأ بصراحة مع الأهل بتبقى وقت مُمتع ويمكن بنستناها من المناسبة للمناسبة. يعني دايمًا بيبقى حدَث إن إحنا هنتجمّع ونعمل طقوس إن إحنا نحضّر أكلنا أو نحضّر اللي هيتحط على السفرة إيه، آآ بتبقى حالة كده بنبدأ فيها تقريبًا قبلها بأسبوع يعني، فالموضوع بيبقى مُمتع جدًا.
إمم. إمم. يعني ده آه، يعني ده مرتبط معاكِ بال بالمناسبات يعني في الوقت المناسبات بت إمم.
بالضبط. مناسبات أو التجمّع اللي هي كل أسبوع أو كل شهر، آآ بس طبعًا في المناسبات بيبقى أكتر بكتير، مُتعته بتبقى أحلى.
جميل. إمم. طَب احكي لي أكتر كده عن الأجواء بتبقى عاملة إزاي وقت ما لمّا بتتجمعوا، يعني بتوزّعوا الشُغل إزاي؟ آآ بتبقوا بيبقى عددكم كبير مثلًا؟ آآ هل برضه مع ال يعني مع الشُغل التجمّع كبير، يبقى في شُغل، يبقى في مسؤولية؛ هل ال الشُغل ده مش مش بيبقى مُتعب بالنسبة لكم أو بالنسبة لِك؟
لأ طبعًا، لإن إحنا من من وإحنا صغيّرين متعوّدين إن إحنا عندنا حاجة اسمها بيت عيلة آآ جدّي وجدّتي لازم إحنا بابانا بياخدنا و ومامتنا ب بيروحوا يقابلوا إخواته آآ وولادهم فب كلّنا بنتجمّع وكنت باشوف يعني مراتات اعمامي كلّهم قاعدين آآ ك آآ جدّتي بقى مقسّمة عليهم المهام يعني أنتِ مثلًا هتقطّفي الملوخية، أنتِ هتخرّطيها، آآ أنتِ هتسلقي اللحمة، فالعدد الكبير كان بيسهّل على الناس حاجات كتير، كل حد بيعمل حاجة ما بيتعبش مش شايل الليلة كلّها، آآ يمكن مش زي الأيام دي دلوقتي برضه بيبقى الموضوع مختلف آمم مفهوم العيلة ع في في الرتم الحياة السريع ما بقاش زي زمان ف فإحنا طالعين في بيت كده يعني شاي كنّا بنروح نشوف بتتحضّر إزاي إحنا أطفال بنلعب وجدّتي بقى مقسّمة الدور على الناس كلّها، فالموضوع كان فارق بصراحة.
إمم. جميل. إمم. إمم. جميل. آه. طَب ليه؟ أيوه، أيوه. طَب ل ليه طقوس دلوقتي مُختلفة عن زمان؟ يعني أنتِ شايفة إن الأجواء دي ما عادِتش موجودة دلوقتي؟
لأ ما يعني مش زي الأول. أولًا مثلًا زمان كان ما فيش حاجة اسمها حد ماسك موبايل عمّال يقلّب فيه، ولا حد عنده شُغل على الإنترنت. فلمّا بنخش البيت كُلنا يعني الأطفال بتلعب مع بعض والكبار الستات بتحضّر الأكل، والرجالة قاعدين بيتكلموا مع بعض لغاية أمّا الأكل يتحضر. لكن دلوقتي خلاص ما بقاش في كده. الأطفال كل واحد ماسك تليفون scroll عليه، آآ برضو الكُبار ال بالضبط، والكبار اللي داخل بيفتح الlaptop ويجري عشان يفتح شُغله ويلحقه عشان فيه حاجة، واللي عايز يتفرج على ماتش. والستات برضو آآ م ما بقِتش مش زي زمان يعني كُل واحدة بتعمل مجهود في شُغل وبيت فمش قادرة بقى على عزومة ولمّة والكلام ده كلّه.
آه. إمم. مُشكلة كُل البيوت. إمم. أيوه، آه. الأجواء مش هي هي، مش نَفس ال آه. طيب، ال آمم يعني في اللمّة دِيّة ال يعني الموضوع بيستمر مثلًا قد إيه؟ هل مثلًا قاعدة، مثلًا يوم، كنتم بتكملوا يوم والّا نُص يوم والّا أوقات الموضوع بيطوِّل مثلًا؟ القعدات الأسبوعية تحديدًا يعني، مش اللي هو المُناسبات، ممكن المُناسبات بتطوِّل شوية.
لأ خالص. آه شوية، لكن لأ الأسبوعية مثلًا إس إ إحنا كنا بنتجمّع يوم الجمعة عند جدتي. فبابايا كان بيصلي وكنا بننزِل، بت بتقتصر على 5 ساعات مثلًا قاعدين عُقبال ما بيتغدوا ويقعدوا يهزروا ويضحكوا شوية ونقُعد نلعب أو ن آآ إحنا كأطفال يعني، وبعد كده خلاص كُل واحد بيقوم يروّح عشان يشوف اليوم اللي وراه هيبقى في إيه. بس لكن بتبقى المُتعة بقى أكتر في التجمُعات بتاعِة رمضان، العيد الصغير، العيد الكبير. الحاجات دي كانت بتفرِق أوي طبعًا.
إمم. إمم. م آه، حلو، حلو أوي. يعني الأجواء بتاع المُناسبات مُختلفة شوية عن التجمُعات الأسبوعية. طيب م من ناحية إيه طيب غير إنه بيبقى وقت أطول شوية؟
طبعًا. كتير، كانت مُختلفة كتير. آآ وقت أطول، آآ أنا مثلًا جِدّتي آآ معلِّماني حاجات كده عادات لغاية دلوقتي لمّا بتحصل أو باسمعها قُدّامي، باحِس إن أنا مبسوطة وطايرة. يعني كُنّا بنروح لها قبل رمضان بيوم، آآ فهي بتحضّر الأكل، عارفة كل واحد حابب ياكُل إيه، هتعمل بقى على السُفرة، آآ آآ مثلًا ده بيحب الحمام، ده بيحب الملوخيّة، ده المحشي، قمر الدين لازم يتعمل. آآ جِدّتي عندها طقوس كده في لازم على السُفرة يتحَط عرقسوس تحضّره من بالليل برضه، وتعمل الخُشاف ودايمًا تغن ت تشغّل أغاني رمضان، فكان الوضع بيبقى ت تحِس كده في طقوس معيّنة بتح بتعيّشك الحالة، مختلفة تمامًا عن أي حاجة أنت ممكن ت تعيشها في حتّه تانية.
إمم. إمم. ياه! إمم. إمم. آه. أجواء فعلًا.
أ بالضبط.
طيب، آآ يعني هل أنتِ بتحسّي برضه أنتِ ذكرتِ إنه جِدّتِك كانت يعني بتتمتّع كده ب ب ببعض الخصائص ال اللي أنتِ بتحبّيها و وأنتِ ت يعني آآ لحد دلوقتي بتمارسيها يعني اللي فهمته من كلامِك. آمم بتشوفي إنه زمان كانت الجِدّات خبرة أكتر خبرة، عندهم ذكاء، فِطنة في التعامُل، آآ اهتمام، بتشوفي الحاجات دي كانت موجودة زمان مُفتقدينها دلوقتي أو الناس مُفتقداها دلوقتي؟
أكيد. آه طبعًا، لإن هي كانت على قد حبيبتي ما هي أكيد جاهلة، يعني مش قصدي جاهلة بمعنى الكلمة إن هي يعني ما اتطوَّرتش مع الزمن آآ وقتها، آآ بالضبط آه. لكن هي كانت فاهمة كويس أوي، كانت عارفة تدير البيت، آآ كانِت عارفة تدّينا حِنّية وتوصّلها لنا، تحسِّسنا بالأمان وإحنا عندها، بنبقى حابّين اليوم اللي هنروح فيه عندها. وطبعًا علِّمتنا بالضبط.
الأ تَعلَُّم يعني آه. إمم. إمم. آه. ثقافة لَم الأسرة حواليها وأولادها و آه، آه.
بالض و ومهما كان ولادها يقولوا لها أنا مشغول أو أنا كده، كانت بتزعل منهم وتصمّم إن هم ييجوا، ما فيش حاجة اسمها حد ما يجيش، آآ لازم الأسرة كُلّها تبقى ملمومة وخصوصًا على الأكل. آآ وعلِّمتنا برضه حاجة مهمة، إن الضيف أمّا ييجي تطلَّعي له أحسَن ما عندِك، آآ كل من أكل وشُرْب وإستقبال، كل ده لازم يفرِق. فبجد لأ، علِّمتنا حاجات كتير ولغاية دلوقتي الطقوس بتاعتها بقى، يعني أنا عن نَفْسي آآ باحاول إن أنا في العيد أعمل حاجات من اللي هي بتعملها، رمضان أعمل حاجات آآ في تحضيري للأكل، ولو أنا هاجمَّع إخواتي عند بابايا أو مامتي بنتتفق مثلًا، بابقى حريصة بقى إن أنا أعمل حاجات من اللي جِدّتي علِّمتها لنا أو كانت بتعملها زمان.
إمم. ياه! جميل. إمم. إمم. جميل أوي حلوة ال الطقوس ال ال اللي أنتِ بتقولي عليها ديّة يمكن آمم يعني م ما عَدِتش موجودة دلوقتي كتير مثلًا أو مش منتشرة زي ما كانت منتشرة زمان. آه، ريتم الحياة ممكن وبرضه ال ال الجدّات أو ربّات البيوت زمان كانوا عندهم ذكاء اجتماعي إن هُم يلمّوا الأسرة ده بيعمل شيء من الترابط برضه و وتأ يعني إنه أ مهمًا إن كان ال المُغريات أو ال آآ نمط الحياة اختلف ولكن هُم كانوا محافظين على السلوك ده. طَب برضه حابب أعرف منِّك كده ال أ يعني رصة ال ال ال خلّينا نقول السفرة أو ال ال كنتم بتقعدوا إزاي مثلًا؟ هل ال كبير البيت بيكون له مكان آآ مثلًا أو مكان مخصص وال والجدّة ليها مكان وال الصُبيان ليهم مكان؟ يعني هل ده كان موجود والّا كان الموضوع ده مش مش مهم؟ أو اللي هو كان ب
ريتم الحياة فَرَق. بالضبط. أ آه. لأ، هو كان بالنسبة لجدّتي كمان مهم جدًا لإن أنا فاكرة كان آآ وقت كده مثلًا قالوا طَب يا جماعة عشان السفرة تكفّينا إحنا عدد كبير فنفصل خلّي السفرة الكبيرة للناس الكبيرة والأطفال الصغيّرة يقعُدوا على جنب بترابيزة صغيّرة، فجدّتي وقتها رفضت قالت: "لأ، آآ أنا حابة إن الكُلّ يطلع على ترابيزة واحدة، كُلّكم تبقوا في مكان واحد." طبعًا آآ راس الترابيزة كانت جدّتي لازم تقعد عليها لإن هي اللي بتقعد تضايفنا بقى وكُلي ولازم أنتِ تاكلي ده وده، ده وتقّد بالضبط وتقّس يعني تدّي الناس الحاجة عشان ياكلوا والعصاير وكده، عمامي بقى وعمّاتي وبابايا ومامتي وكده كان كانوا كُلّهم بيقعدوا بس كانوا دايمًا كده في آخر السفرة بنقعُد إحنا بقى كأطفال جنبهم آآ، لينا حتى أكل معيّن جدّتي بتعمله، فهي كانت حريصة على شكل السفرة شايفة إن الشكل ده بيوزّع الدفا وال ويعني بيدّي أمان للناس أكتر وإن إحنا بنعرف نترابط حتى ك هي كانت أنا فاكرة وقت كانت موجودة فيه آآ كان التليفون ظَهَر كانت بتطلب إن ما حدش يمسك التليفون.
إمم. أيوه. إمم. إمم. وتوزّع بقى ال اللي هو ال آه. إمم. إمم. جميل. إمم. آه. ياه! شو يعني م من وقتها وهي عندها وَعْي بال بتأثير التليفون أو بتأثير المُشتّتات ديّة على ال آآ على فِكرة اللمّة وال يعني حاجة حاجة حلوة جدًا، طَب أنتِ مُفتقدة الأجواء دي دلوقتي، حاسّة إنِّك مُفتقداها؟ يعني حاسّة إن إن عندِك حَنين للوقت ده؟ إمم.
بالضبط. آآ باحاول آه طبعًا. آه طبعًا، يعني مُفتقداها جدًا، بس باحاول أعملها مع إخواتي وولادي، يعني ب بنت وولد صغيّرين معايا وعندي إخواتي برضه عندهم أولاد صغيّرين، فباحاول أبقى حريصة إن إحنا حتّى يا جماعة لو الدنيا لهتنا نتجمّع مرّة في الشهر، نحضّر أكل ون ون ونقعُد نتلَم حواليه وناكُل كُلّنا بأولادنا عشان الموضوع يعني حتّى نحافظ على حاجة صغيرة من زمان.
إمم. جميل. حلو. ي يبقى عادة، عادة مِكَمِّلة آه، وبالذات إنه الأولاد برضه يشوفوا تعامُل أبّهاتهم وأمّهاتهم، فبالتالي تكون عادة عندهم آآ إن هم يتجمّعوا مهمًا كانت ال المُشتّتات يعني. حلو أوي، طيب إيه بقى الحاجات ال اللي ما كانتش مثلًا بتعجبِك في ال في في في وقت اللمّة أو مثلًا آآ موقِف ما بتع ما عجبتكيش أو أمور بتخافي منها تحصل مثلًا؟
بالضبط. مضبوط. آآ، لأ، هي أنا فاكرة مثلًا موقِف إحنا كنّا دايمًا في في مناسبة العيد الكبير آآ، لازم بنرُوح المزرَعة عَند جدّي عشان خاطر بيدبَحوا آآ، فمن ضِمن الحاجات اللي كانت بتضايقني إن إحنا، أنا مثلًا كنت باخاف من شكْل الدم وشكْل الدبح، فكانوا بيجبرونا إن إحنا نُقف نتفرّج وشايفين إن دي من ضِمن الطقوس اللي لازم كلّنا نبقى متجمّعين عليها، ما كانوش بقى ساعتها بيحسّوا إن ممكن حد يغمى عليه آآ، واحدة زيّي تتأثّر ما بتبقاش مستحملة مَنظر الدم، فدي يمكن من الحاجات اللي بتعمل معايا ذكريات وِحشة، م م يعني كنت بابقى بد متضايقة منهُم فيها، إن هُم بيجبروني إني أقف.
إمم. حلو. إمم. إمم، اهم. إمم، بسبب شكْل الدم أو ال الكلام ده. آه، إمم.
بالضبط، آه، أنا مش حابّة الموقِف، يعني آمم خلاص ما تدبَحوا يعني سيبوني أ أ أرُوح في حِتّه تانية، أقعُد في مكان تاني لغاية أمّا تخلّصوا، بس هُم شايفين لأ، العيلة كلّها لازم تتجمّع على الموقِف ده.
أيوه. يمكن مثلًا آآ من باب إن هو الأُضحية ممكن تبتدي أنتِ كنتِ بتتكلّمي على العيد، قُلتِ لي آآ، فممكن بقى إن هو من باب الأُضحية وإنها عادة، فبالتالي كانوا حابّين إنِك تكوني موجودة علشان تتعوّدي إن دي تكون عادة أو أو مظهر من مظاهر ال الاحتفال بالعيد يعني.
آه كان عيد كبير. بالضبط. آه، هُم شايفين كده، بس أنا وقتها كنت أحب إن هُم يحسّوا بيَّ أكتر، يعني أنا ممكن أ أتعامل معاكم في مظاهر كتير بس إلّا دي.
طيب. أيوه. آآ وعندِك حق برضه إن هو فكرة إنه آآ في م في مظاهر أو في مناظر م يعني مش هتتنسي أو بتفضل في في ذاكرتِك، آمم يعني ال ال حتى مهما يعني ال ال برضه بعد ما تكبري فبالتالي بتأثّر، ف أنا أنتِ عندِك حق.
بالضبط هو في حد ممكن يتحمّل يُقف في الموقف ده وحد تاني لأ، على حسب مشاعر البَني آدم برضه.
إمم، إمم. مضبوط، طيب آمم تفتكري مثلًا إنه العادة دَيّة أنتِ هتقدري آآ تزرعيها في أولادِك وتكمّل معاهم؟ والّا أنتِ شايفة إنه ال الوقت والعصر بيختلف و ممكن العادة دي ما تكمّلش؟
عادة إيه تُقصد التجمّع والأهل وكده؟
بالضبط تجمُّع الأهل بقى في المناسبات سواء المناسبات أو التجمعات الأسبوعية، هو ممكن التجمُعات الأسبوعية تبقى أصعب شوية، خلّيني خلّيني اتكلم عن التجمعات ل المُناسبات بقى سواء أعياد، رمضان.
بالضبط. آه، بصراحة أنا لازم أ يعني أنا بازرعها في ولادي، وحتى من ضِمن ريتم الحياة السريع لمّا بنيجي نروح لمامتي وبابايا عشان نعيّد عليهم، أو في رمضان بنتعزم أول يوم أو كده، آآ لمّا باقول لولادي فساعات ابني مثلًا يقول لي: "لأ، أنا مش عايز أروح أنا هاقعُد ألعب PlayStation" فأنا في الموقف ده باقول لأ، آآ مش هينفع أصلًا مش Option إن أنت تختار إنّك تروح أو ما تروحش، فباحاول إن أنا أزرع جوّاهم حِتّة لأ، في تجمُّع عيلة، آآ اركن بقى الSocial Media وال والتكنولوجيا اللي أنتم عايشين فيها، وساحلين نَفْسكم يعني داخلين بدماغكم كده فيها لأ، اركنوها على جنب، لازم تبقى عارف إن إحنا في طقوس عندنا في العيلة، وتقاليد ما ينفعش نتخطاها فباحاول أزرع في أولادي كده من دلوقتي.
إمم. آه، إمم. إمم. جميل. إمم. جميل أوي، يعني بصراحة م يعني موضوع شيّق وحاجة حلوة، حاجة حلوة برضه إن إنه أنتِ عاوزة تزرعي العادة الجميلة دِيّة، آآ في أُسرتِك إن عاوزة تكم ت يعني تكوِّني أُسرة صغيّرة آآ دايمًا مُتجمّعين علشان يبقى في ترابط برضه، لإنه التجمّع اللي في المناسبات ده بي بيسيب ترابُط، أو بيخلّي في ترابُط مع ال في الأُسرة يعني.
بالضبط. وهيفرق كتير طبعًا.
جميل جدًا، أنا بصراحة استمتعت جدًا بال الحوار، وحابب أشكرِك شكرًا جزيلًا، يعني على ال ال ال التجرُبة اللي شاركتيها معايا.
العفو على إيه؟